Mh-mh, i ma perché, mhmm, fuori dalla scuola gli imprevisti sono infiniti, cioè, mhmm, veramente tanti e io mi ricordo che, ehm, cioè proprio era per me un grande svantaggio il fatto di avere sempre l'imprevisto, la cosa che non andava, cioè comunque magari mi dava malumore o magari non riuscivo a riorganizzarmi, preferivo non fare niente piuttosto che cambiare programma. Quindi il fatto di rendermi conto sì.
Ah, addirittura. Cioè, eri proprio rigida rigida, eri.
Sì, esatto. Ma perché anche no, perché, capito, io sono partita da piccola che ero una bambina abbastanza organizzata e m sono sempre stata molto elogiata per questa mia caratteristica e quindi io mi sono proprio irrigidita dentro alla mia posizione organizzata, concreta, eccetera eccetera, perché pensavo fosse una qualità bellissima, che è anche una qualità
E non c'era niente che ti faceva cambiare idea? Certo. Molto, molto bella però senza portarla all'estremo, cioè nel senso non è che hai un appuntamento, u uno arriva alle c uno arriva 5 minuti in ritardo e ti arrabbi, no, cioè, ehm, sii un po' flessibile, cioè nel senso sia tu ma anche dall'altra par
però Mh, mh, esatto, all'estremo mh-mh. Esatto, esatto. O magari, non lo so, mia mamma mi diceva: "Ah, stasera si mangia la pizza" e poi alla fine scoprivamo che in frigo avevamo altre cose e diceva: "Vabbè, la facciamo domani." No, per me è la fine del mondo. Sì, sì. E quindi e quindi in realtà, mhmm, cioè, è proprio una cosa che è venuta a me, mhmm, in adolescenza che mi sono resa conto che mi dicevo: "Dai, non è possibile comunque che io sia così testarda," perché in quel momento io pensavo fosse u una questione di essere testarda. In realtà ero solo rigida e quadratissima e non accettavo i cambi di programma.
Ma andavi fuori di testa? Fuori di te ah, no. Certo. Sì, bastava smussare un po' gli angoli ed eri quasi perfetta.